Oo, totoo. Totoo 'yung sinabi mo na ano hindi siya magiging paborito kung kung walang kuwento dahil do'n, 'no? Sa'kin naman kasi, no'ng bata kasi ako, natitikman ko 'yung sinigang na baboy ni mama ko. Ang sarap talaga niya mag sinigang na baboy tapos malapot. May gusto ko kasi 'yung may gabi. So, 'yu kapag, oo, 'pag 'pag nagluluto siya no'n, gustong-gusto ko talaga, hanggang sa hinanap-hanap ko na siya, lumaki na ako, tapos nagtrabaho na ako, hinanap-hanap ko pa rin siya. Pero 'yung luto niya is the best talaga kapag ginagawa ginagawa ko siya is masarap naman para sa'kin, 'no, pero 'yung mm, <smacks lips> 'yung luto niya iba pa rin.
Mm. Oo. Oo. Mm. Mm, tama, mm. Ah, okey. Mm. Oo. Oo. So, mm. So, iyan, 'no, mm, so, 'pagka nakakakain ka niyan talaga is 'yan ba 'yung parang tipo ng m bumabalik ka sa pagkabata? Kasi may mga gano'n tayong pakiramdam, eh, 'pagka nakain natin 'yung gusto natin, 'di ba, 'tsaka nagto throwback lahat ba 'yung mga memory dati? Oo.
Mm. Oo, parang mm. Ayan, oo nagto-throwback talaga siya na parang, kapag kinakain ko siya, parang naalala ko noon na, alam mo 'yung nagwawalis 'yung mama ko sa bakuran, tapos naamoy mo 'yung, amoy na sinaing, maagang-maaga, 'tas nagkakape kayo. Gano'n 'yung mga naalala ko, 'tas higop kayo ng sabaw, kapag minsan kasing gi ang ginagawa kasi namin, 'pag almusal, kanin kasi talaga ako, makanin kasi talaga ako. Mm, so, <scoffs> totoo, mas makanin talaga ako, kahit almusal pa lang, ah, kaya kapag kapag gano'n naalala ko na minsan inuulam ko agad sinigang, so, umagang-umaga 'tas may iba pa 'yung kape. Naaalala ko siya 'yung mga gano'n parang nostalgic 'yung, mm, 'yung pakiramdam kapag nagluluto ako ng ano ng sini
Mhm. Yes, oo. Mm. Mhm. Oo. Yes, oo. Hmm, para mas matibay sa sikmura din, mas matagal kayong magutom, mm. Totoo. Oo. Ah, ang galing, 'no, nakakatuwa, oo, mm. Yes, pero eto ba 'yung luto ba ng nanay mo is, ah, alam mo 'yun, 'yung meron ba siyang kapantay or parang naikukumpara mo ba siya minsan kasi gano'n tayo, 'di ba, katulad niyan nakasanayan mo 'yung, ah, 'yung luto ng nanay mo. So, gano'n ba? Mm.
Oo. Totoo, totoo parang ano siya, 'no, makukumpara mo siya, 'no, sa iba <scoffs> kasi nga nasanay ka dito, eh. Hmm, kumbaga masarap naman 'yung luto ng iba kapag natikman mo, pero hinahanap-hanap mo pa rin 'yung 'yung, nas nasanay 'yung dila mo sa gan'tong ano version ng ano ng sinigang. Do'n ako, oo, parang nakukumpara ko siya, kaya parang babalik-babalik pa rin ako, 'tsaka naniniwala ko 'yung luto ng nanay masarap talaga.
Mm. Totoo. Yes, oo. Mm. Oo. Mm.

Kapag oo, kapag pumupunta naman ako, nagustuhan mag-sopas, ako naman yan nagluluto nun, so mm, nagluluto ako doon tapos pinagsasaluhan namin na magpapamilya, minsan naman pag hmm
Mm. Mm, okay. Pero oo Pero ano no, ano, tawag dito yung, ah, 'di ba, minsan siyempre katulad ngayon na iba na yung panahon natin, marami ng pagkain, ni minsan ba hindi ka parang natik na na alam mo yun natakam sa ibang pagkain. Kasi katulad niya talaga lahat ng pagkain, lahat ng klaseng pagkain ngayon makikita mo na, mabibili mo na ng instant. So, ikaw ba, ah, hindi ka ba na parang na-attempt dun sa isang pagkain na yun para maging comfort food mo?
oo, ano 'yun, <chuckles> sige. Oo. Oo. Mm. Totoo, Mm. Oo, actually 'yang Samyang, kung <scoffs> kung ano ka sa Samyang, 'di ba, parang
Hmm okey. Oo.
ano siya, mahilig kasi ako sa maanghang talaga, as in, lahat ng kinakain ko talaga kailangan may maanghang, parang hinahanap-hanap ng dila ko, So, yung Samyang kasi maanghang din siya, 'yong spicy binibili ko. Eto kasi nag nagustuhan ko siya oo, nagustuhan ko siya, kaso lang hindi kasi siya maganda kung palagi.
Maanghang, oo. Oo. Hmm. Oo. Oo, nan ano, ins instant noodles, mm. Totoo, oo.
Alam mo yun, kaya ni-limit ko yung sarili ko ngayon, ilang buwan na rin akong hindi kumakain nun, So may time lang talaga na siguro
Hmm, okey. Hmm, pag sobra-sobra na yung pagke-crave mo? Mm.
ah, siguro oo, siguro sa 3 buwan doon ako kakain ganun kalala, ganun kalala 'yung agwat na binibigay ko, binibigay ko sa sarili ko para kumain ulit no'n. Kasi once na kumain ako no'n mm, parang ano ako, eh, parang natutukso na kumain ng kumain kasi nga malasa siya. Oo yun.
Oo. Mm. Oo. Mahirap na oo. Totoo, mm, 'tsaka yung anghang, 'di ba? Sobrang grabe yung anghang, oo.
Mm, mm. At 'yun 'yung hinahanap ko pa naman sa pagkain. Mm, kaya yung mm.
Mm. Pero halimbawa sa mga, ah, street food pa, wala ka ring na parang na natipuhan or nagustuhan?
Ayan. Sa street food talaga, kwek-kwek talaga gusto ko.
Ayun, yun naman pala oo.
Oo kwek-kwek talaga, ano kasi pugo mahilig kasi ako sa pugo gusto ko talaga kumain ng pugo tapos, ah, lump ah, lumpiang toge. Ganyan, na malutong nga, yung mainit-init pa galing kakahango lang, oo yung suka na maanghang, na may sibuyas, ganyan. 'Tas nilalagyan pa ng pipino ng iba 'di ba, gusto ko yun, nakakagutom nga yung usapan natin, eh. So, yun mm, so, yun, ah.
Oo. Oo. Hmm, ayun, masarap din yun, totoo. Yes, tapos 'yung suka pa, 'di ba? Mm. Oo. Ayun, sarap, mm. Oo, totoo, mm. <smacks lips> Pero 'yang, 'yang mga yan naman, 'no, pag talaga nag-crave ka, eh, makakain mo rin ng biglaan, kasi syempre sa inyo naman siguro may mga ganyan, ah, alam mo yun yung nasa kalye n'yo lang din niya at tsaka, 'di ba, nasa mga gilid-gilid lang 'yan ng kalsada. So, tingin mo na na-aano naman sa-satisfied naman yung, ah, alam mo 'yun, 'yung cravings mo 'pagka naisip mong kainin yang mga comfort food mo.
Oo. Mm. Oo. Cravings. Mm, maganda yung nasabi mo, ah, na meron din talaga totoo, 'yun, meron din samin paglabas lang namin.
Mm.